آه طبعًا، ساعات باتكلّم مثلًا مع زوجتي، ساعات باتكلّم مع أصدقائي المُقرّبين ليّا. طبعًا ده باقعد أتكلّم معاهم وباسألهم بال ولمّا بالاقي شوية إن ن إن في حاجات مشتركة مننا مثلًا من ناحية القَلَق أو التوتُّر، لأ، ساعتها باهدى شوية باعرف إن الموضوع ده مش عندي لوحدي، لأ، ده عند ناس كتير بس.
بالضبط، آه، آه.
إمم.
طب وهل أنت شايف ال الموضوع يستاهل اللي هو يكون ليه طبيب نفسي أو كده والّا ممكن حد يحِلُّه مثلًا عن طريق الAI أو اليوتيوب أو أي فيديوز من الحاجات دي؟
بُص، هو لأ. هو يعني أنا لمّا أ سألت يعني، لقيت إن ناس كتيرة جدًا عندها نفس الشعور، ولقيت الموضوع أصلًا يعني ط طالع trend يعني الناس كُلّها قلقانة. طبعًا ده ناتج لحاجات كتيرة أوي، أول حاجة مثلًا تغيُّر الجَو وتغيُّر المناخ أصلًا ده بيعمل قلَق وتوتُّر وكل شوية تلاقي زلازيل وأعاصير وكوارث في كل حتّة، ف أ بالضبط كده آه. و آآ، وزلازل وأعاصير. وبعدين في ح و وفي حاجات تانية مثلًا زي إيه، آآ المستقبل، الغلاء، المعيشة اللي الواحد عايش فيه برضه، وبرضه كل يوم الأسعار بتزيد و آآ آه بالضبط.
<chuckles> آه. إمم. <chuckles> أيوه، أيوه. <chuckles> بالضبط. ال الحالة السياسية ذات نفسها مش مش أحسن حاجة، اللي هو بحيث إن كل حاجة بتغلى والمُرتَّب ذات نفسه مش بيزيد وبتفكّر اللي هو إزاي مثلًا إمم، يعني اللي إزاي اللي كان بجنيه بقى ب2 وأنت مُرتَّبك لسّه بقى بجنيه ف هي دي اللي بيعمل قَلَق وتوتُّر و وبيخلّي التفكير على طول.
بالضب بالضبط. الحياة الاقتصادية فعلًا، آه. هي دي برضه من الحاجات اللي تقلِق. ال صح كده. ب بالضبط. ال عدم الاستقرار ما فيش إن الواحد برضه مش مستقر، آآ شوية، سواء بقى يعني آآ في في في شُغلانته أو سواء مثلًا استقرار في ال في الأسعار، ما فيش أي حاجة كل يوم والعالم كُلّه بيغلى في كل حتّة في أو مصر والّا برّه مصر. أمريكا في أي <chuckles> في أي بلد الدنيا كُلّها بتزيد على كل الناس، فده برضه بيخلّي الواحد قلقان شوية يعني.

آآ، هاقول لك الأول أنا باعمل إيه وبعد كده هاقول لك إيه اللي بيحصل. أول حاجة أنا بانزل لهم تطبيق كده بخ بتحكم فيه من خلاله على الموبايل وعلى إيه اللي بيشوفوه، وعلى آه، على ال آه، ب بالضبط كده.
تمام. إمم. آه، عارفه ما هو عندي ده. آه، آه، اللي هو بتدي لهم لكل app limit وكده.
بالضبط كده، آه، مثلًا هتقعد على PUBG؟ هتقعد مثلًا مش بكتير خالص نص ساعة مثلًا أو ساعة مثلًا، هتقعد على ف آه، وأقدر أقفل الأبلكيشن أ أم بالضبط كده. مثلًا ممكن أقفل له التليفون خالص، لمّا يكون داخل ينام. فده يعني ده بقى آآ، باقفل له مثلًا التيك توك، بحيث ما يقعدش ي يتلغبط من كتر ال ال الترندات والفيديوهات والموسيقى، بالضبط آه، وممكن تطلع له حاجات طبعًا، تطلع له حاجات مش مناسبة لسنه أو حاجة. آآ، بس، فطبعًا آآ، آآ، طبعًا هو ال باتحكم طبعًا في الحاجات اللي بيشوفها. آه، باتحكم بالحاجات اللي بيشوفها طبعًا يعني لأن أنا مش عايزه يطلع متوتر بسبب آآ، حاجة حديثة تأثر عليه، يعني آآ، سواء هو أو أخواته يعني.
إمم، إمم. وتقدر تقفل له الأبلكيشن غير بpermission بتاعتك. آه، آه. بالضبط، آه. من الحاجات اللي قاعد بيشوفها وفيديوز مختلفة، ملايين من الفيديوهات إمم. إمم، إمم. إمم. إمم، إمم. إمم. طب، وهل شايف إن الموضوع ده مثلًا مش بيحصل عليه اللي هو زي يعني اختلاف وجهات نظر أو كده؟
اللي هو موضوع إيه؟
اللي هو أنت بتقفل له مثلًا الموبايل أو مثلًا تسيب له limit لكل حاجة.
آه، آه. لأ، ب طبعًا بيزعلوا <chuckles> بيزعلوا طبعًا وبيتضايقوا جدًا، بس أنا باقعد أتكلم معا
بس هُم مش هيعرفوا إن ده صح ليهم.
آآ، لأ، ما يعرفوا طبعًا بس أنا
مش هيعرفوا غير لمّا يكبروا شوية أو كده و ويخلفوا وهيعرفوا فعلًا. إمم.
بالضبط، هُم صغيرين بالضبط، هُم صغيرين و و وأنا باتحكم فيهم باقعد باقعد مثلًا أتكلم معاهم، طب، تعالوا نقعد نتكلم مع بعض شوية، سيبكم من التليفون، طب، تعالوا ننزل نخرج، نسيب التليفونات كلنا ونخرج، وأنا حتى بابدأ بنفسي. بقيت مثلًا أسيب التليفون و و وأقعد معاهم وأقول لهم: "أنا م أنا مش عايز التليفون، أنا سايب التليفون اهو، مش هتكلم. يالّا ن يالّا يالّا م مش هالمسه، يالّا نخرج، يالّا ننزل تحت كلنا آآ، ن نش ونشرب عصير، يالّا ننزل نتمشى. تعالوا نسوق العجل مثلًا." عندنا هنا مثلًا في فرنسا بنسوق العجل يعني على طول والدنيا آآ، يعني بناخد العجلة ونروح الجنا ين نعمل أي نشاط غير الموبايل والأحداث وال وال والقلق. بالضبط كده آه، بالضبط كده. الموضوع ده فعلًا بيفيد.
إمم. إمم. أحسن بكتير، آه. إمم، إمم. إمم. بعيدًا عن العالم الافتراضي كله. إمم. وده الأحسن، أحسن إن أنت تعيش حياة واقعية مع أسرتك وعيلتك و وتتكلم معاهم وكده أحسن بكتير من الموبايل وكده.
آه فعلًا، عندك حق فعلًا، أنا باعمل كده وده أحسن فعلًا.